Oh itu berarti itu langsung-langsung misalnya gini, ketika itu baru di didengar dan itu menarik itu langsung dicari atau gimana?
Iya. Hmm, kalau aku sih kayak gitu, kan si penggalan musiknya tuh muncul ya terus Kak eee, aku dengerin nih, oh ternyata enak, nah baru setelah itu, aku langsung cari-cari, ini tuh judulnya lagunya apa? Kalau misalkan masuk nih di aku setelah ngedengerin semua, lagunya dari awal sampai akhir, baru aku masukin lah ke playlist aku gitu.
Oh. Itu biasanya musiknya, mmm, musik luar atau musik lokal sih yang yang yang sering dapat musik baru itu gitu?
Oh, kalau aku sih macam-macam ya, dari mulai, eee, karena kebetulan ya, di, pencarian aku itu, bukan hanya musik, eee, dari Indonesia aja, tapi banyak juga musik yang dari luar, jadi, tergantung yang munculnya apa, terus aku dengerin, oh enak enggak. Kalau enak, oke ini masuk nih buat selera musik aku gitu.
Oh sering seringnya itu berarti ini ya, eee, dengar musiknya itu ketika ada, eee, konten yang viral, terus musiknya enak langsung gitu ya. Itu itu memang, eee, disengajain atau pas lagi iseng-iseng nge-scroll ketemu atau gimana dapatnya gitu?
Hmm, iya bener banget. <chuckles> Hmm. Mmm, biasanya sih ya kalau aku sepengalaman aku nih, itu justru musik-musik paling enak itu, ketemunya itu pas enggak sengaja. Jadi pas lagi nge eee, aku scroll aku scroll misalnya nih ya aku scroll TikTok terus tiba-tiba tuh ada musik, eee, kayak yang kemarin tuh lagu yang viral itu kan apa ya, yang Tabola Bale tau?
Ah, iya ngerti ngerti, heeh, paham.

Mmm, berarti memang nyarinya tuh yang kalau, kalau sesuai dengan perasaan di saat itu kali ya?
Iya, iya sesuai dengan perasaan aku gitu. Kalau misalkan hari ini, tapi jujur ya nih, aku tuh lebih suka muter lagu galau daripada mhm, yang tadi tuh daripada lagu-lagu yang, eee, semangat atau apa. Nggak tahu kenapa setiap kerja setiap, eee, belajar, itu lagu-lagu galau tuh, justru bikin konsentrasiku tuh tambah
Bisa, bisa relate gitu ya? <chuckles>
Tinggi tuh. Heeh, <chuckles> iya ju justru bisa, mmm, bisa bikin konsentrasi aku tuh tinggi.
Bisa gitu ya relate-nya. Misalnya pengalaman patah hati gitu, eb pengalaman tapi nggak nggak nggak yang sampai yang parah-parah banget kan patah hatinya kan? Nggak ya?
Iya, iya. Justru justru yang aku bingung, aku tuh jarang ngalamin patah hati tapi suka musik-musik galau.
Oh ya ya berarti berarti bisa dibilang, deep juga nih gitu orangnya gitu kan.
Pas masa kuliah aja. Heeh, iya. Nah, justru pas masa kuliah nih, eee, pas skripsi atau ngerjain tugas tuh, yang ngebuat aku fokus itu lagu-lagu galau.
Wis.
Jadi aku ngedengerin lagu galau tuh bukan berarti aku galau tapi memang itu tuh, ya salah satu cara untuk bisa konsentrasi.
Atau mungkin karena karena enak di telinga kali ya musiknya kali ya? Yang lembut, yang soft gitu.
Iya karena enak di telinga, iya lembut, mhm, iya karena memang enak di telinga, enak didengerin. Jadi itu tuh kalau menurut aku ya itu tuh nambah konsentrasi aku gitu buat belajar atau buat mengerjakan sesuatu.
Wes ini, ini beda nih tapi bisa dicoba sih gitu ya. Jadi nggak harus melulu musik yang, yang harus apa gitu. Ternyata untuk, mu nemuin musik baru itu memang kita bisa pakai platform. Tapi kalau misalnya pengen, lebih banyak referensi, ya udah kita pertahankan algoritma di situ kali ya gitu ya. Cari ini, cari itu gitu.
<chuckles> Iya. Mhm. Mmm. Iya bener banget ya. Iya. <chuckles>
Wah ini entar aku save ini deh, aku saving deh idenya gitu kan. Entar kalau misalnya ada yang nanya entar aku share deh ya, nggak apa-apa ya?
Iya nggak apa-apa, santai aja.
Ya, heeh, karena kan ini juga, eee, jarang-jarang kan orang kayak gini kan gitu. Kan biasanya kalau orang yang lagi sedih itu mereka lagu metal, lagu rock, wah, katanya biar ngehilangin ini gitu. Ternyata, eee, apa pengaruh musik, eee, lembut yang, kamu pun kamu bilang tadi ja jarang masalah ini ini segala macam malah enak didengar, itu bisa berpengaruh gitu ya. Oke, thank you deh ini udah udah share tentang ininya, eee, pengalamannya nemuin musik baru di platform TikTok tadi ya. Ini pokoknya entar kalau ada waktu kita bisa ngobrol lagi deh, bahas-bahas lagi.
<chuckles> Iya, mmm. Iya, mhm. Iya. Iya benar, heeh. Mmm. Iya bener. Oh iya sama-sama. Mhm, makasih juga ya udah ngobrol, mhm. Iya. Iya.
Oke, thank you banyak ya, untuk obrolan malam ini ya.
Iya, iya. Dadah.
Dadah.